Aham. Então, eh, eu eu eu mesmo acreditando nisso, eu continuo aplicando, assim, só que, eh, de fato até agora não não rolou, assim, né, já cheguei também a mandar alguns emails, e tudo mais. Mas aí, eh, também tem esse fator, né, com como é normalmente uma vaga no ano inteiro, tem bastante gente concorrendo, né. A a competição ela é alta, uma galera, realmente muito boa, que realmente muito mais experiente do que eu. E aí algumas, algumas vagas, eu até entendo, eu falo é realmente, né, talvez não me encaixe 100% e tal. Mas, e e e enfim, essa essa eu estou aí, pelo menos o que, uns 7 meses, né, nessa coisa de aplica, eh, tenta na na nan, né, alguma alguns documentos, inclusive, já tenho pronto, né, a questão da proficiência, juramentar alguns documentos, mas, eh, pra pra adiantar, né, se um dia acontecer, acredito nisso, mas se vai que eu estou errada, estou pronta. <laughs> Mas eh, mas aí a questão de fazer um segundo mestrado, eu concordo que tem que ser encarado, como uma segunda um segundo mestrado, mesmo, não como retrocesso, mas aí, o retrocesso é a parte de adiar, ainda mais a conclusão do doutorado por quê? Porque eu já tenho 30 e poucos, assim, né, pro pra Europa, 30 e poucos já já eu já estou acima da faixa, que normalmente faz e isso e isso pra muitas bolsas, já é um impeditivo, né, muitas bolsas, vão até trinta e cinco, 30, tem bolsa, que vai até 28 inclusive, então algumas coisas eu já não conseguiria, conco entendeu a parte do retrocesso, esqueci de citar isso, né, então se eu faço um mestrado, é mais 2 anos, e aí com certeza, várias coisas eu não vou poder aplicar sabe.
Tem. Sim. <laughs> Não, não vai dar certo. Uhum. Ah tá. Entendi, entendi. Entendi, entendi agora faz mais sentido, a sua dúvida né. É, é uma decisão, mas é eh, você, assim, o 1º passo, é colocar o pé dentro da instituição, e depois eu acho, que é você lidar com as dificuldades, que você vai ter ali dentro né. Então é é porque são muitas barreiras, né, pula pula o sobe o 1º degrau, eh, eu acho que você poderia, encarar isso, e e, assim, pensar que podem surgir outras oportunidades além dessas bolsas mais limitantes, né. E talvez você tenha sucesso, após tentar, só tentando pra saber, né.
<laughs> U uma dificuldade de cada vez né. <chuckles> Exato. Hum. Verdade. <chuckles> É verdade, mas olha, obrigada pela conversa, me ajudou muito.

Que que tá acontecendo? Você tem tarefas que você tá identificando que não viraram rotina? Me fala um pouquinho mais.
Hum, então. Deixa eu te explicar. Eu acabei de terminar meu mestrado e eu quero muito fazer o meu doutorado. Só que, que que acontece? Eh, o meu mestrado, eu fiz no Brasil apesar de eu já estar fora do Brasil há 1 ano e meio, eu consegui terminar o meu mestrado de forma remota, então, eh, estava ali naquela roi correria de final de de conclusão, né, do curso e tal, nã, nã, nã.
Sim. Sim. Sei, que é cansativa, né. Exige muito, né.
É puxado. É, é puxado. Só que que só que foi isso, assim, sabe, eh, fo foi tudo feito ainda no sistema brasileiro, foi tudo em universidade brasileira, todo o meu trabalho inteiro foi em português, né, eh, enfim. Concluí essa parte. Só que agora, assim, como eu já estou fora há 1 ano e meio, eu quero muito fazer meu doutorado aqui na Europa, né. Eu tô na França hoje. Aqui na França ou aqui a algum país aqui pertinho, sabe, eu queria muito aproveitar a oportunidade que estou aqui, pra ter, assim, uma edu uma essa aproveitar a educação daqui também, né. Só que, o que que acontece, né, eh eh eh, não é bem um retrocesso, mas, assim, eh, é co eu eu sinto como se fosse, sabe, porque quando a gente vem do Brasil e tenta aplicar pra doutorado fora, eh, parece que a gente tá competindo com pessoas que estão anos-luz na nossa frente, apesar de a gente estar no mesmo nível, né, de mestrado ali, aplicando pra doutorado
Sim. Ah, ótimo. Claro. Ah, excelente. <chuckles> É a a sensação, né, o nosso nossa sensação vira-lata, né. A gente tem tem o o o complexo vira-lata.
Exato! Uhum. Exato. E e e, assim, pelo aham. E aí entra um outro fator, que é o quê, né, o pelo menos, nos países que eu tô olhando, ali, na minha área, muitas universidades encaram o doutorado como uma vaga de emprego. Então não vão abrir 15 vagas. Vai abrir 1 vaga, por ano. <laughs>
Ah, entendo. Ela
O que deixa tudo mais competitivo, mais difícil, né. E como é quase 1 vaga de emprego, eles contam as experiências, eles contam todas as coisas, sabe, que, eh enfim. Eh, e aí, assim aí dá muito essa sensação, sabe, e aí o que que assim, conversando com o meu marido, eu cheguei à conclusão que o ideal seria eu fazer um novo mestrado, só que aqui, já na Europa porque aí, quando eu terminar o mestrado, eu termino de pé de igualdade com eles, né, aí pra um doutorado e tudo mais. E aí entra o 2º motivo de sentir esse retrocesso: "Nossa, eu vou ter que fazer um novo mestrado" apesar de eu gostar de estudar, né, eu fiquei pensando: "Nossa, mais 2 anos aí, né." <laughs>
Sei. Sim. Uhum. É Sim.